Ừm, mình thì vẫn mong muốn là tại vì bây giờ mình cũng lớn rồi, nói đúng nói thẳng ra ấy là cũng gần 30, thì đúng rồi, với lại là mình cũng đến cái tuổi mà sớm muộn gì thì cũng phải sẽ phải đi lấy chồng ấy, thì sau này nó cũng lại có thêm một những cái, gọi là, cái nỗi lo những cái nỗi lòng của ba mẹ dành cho con gái khi mà đi lấy chồng thì mình cũng muốn là được gần gũi với ba mẹ hơn, chứ không có xa cách như thế này nữa. Tại vì nói chung là mình mình cũng hơi lo ấy là sau này mình sợ ba mẹ buồn lòng lo lắng về con cái này kia á, nói chung phụ huynh nào cũng thế mà. Ừm, nên là mình cũng đang muốn là có một cái cách nào đấy để mà mình có thể là mở lòng hơn, có thể dễ dàng chia sẻ được với gia đình hơn và gắn kết mọi người trong gia đình với nhau hơn ấy, chứ bây giờ gia đình mình cứ hơi ngượng ngượng làm sao ấy. <laughs>
Trưởng thành rồi, đúng không? <laughs> Đúng ha. Ừm. Mình hiểu. <laughs> Ừm, ít ra ở đây á, mình thấy là bạn cũng có một cái mong muốn nó rất là chính đáng và rất là tốt đẹp này, gọi là, muốn thân thiết với gia đình hơn đó ha. Mình muốn hỏi một chút là không biết á, là trước đây đi, liệu có những cái dịp nào đấy mà bạn nó, gọi là, thử thể hiện tình cảm qua một lời nói này, hoặc là có những cái hành động gì đấy nó hơi gần gũi một chút với ba mẹ không? Kiểu, ví dụ như là một cái ôm này?
Ừm. Ừm, không ấy, <laughs> mình bị ngại, mình mình bạn tin không? Đến mức mà á hả, ví dụ như là ngày lễ này, ngày lễ mùng 8/3 hay là 20/10 hay là sinh nhật của mẹ mình đi mình sẽ, ừm, chuyển khoản cho mẹ mình, sau đấy là mình sẽ chúc mẹ mình là "con chúc mẹ sinh nhật vui vẻ", ờ, rồi, ờ, "con chúc mẹ, à, tuổi mới vui vẻ, hạnh phúc" này kia các thứ, các thứ, chứ cũng chả dám cũng ý là cũng không có thể soạn được 1 cái tin nhắn mà nó tình cảm nhõng nhẽo được như những người khác ấy. Ừ, nó cứ hơi công nghiệp á. <laughs> Ừ.
Không luôn à? <laughs> Ừm, mình hiểu. Ừm. À, vật chất đúng không? <laughs> <laughs> Hơi ngượng mà, đúng không? <laughs> Ừm, mình hiểu mà. Một phần như bạn nói là gia đình bạn ấy là cũng có thói quen là hay thể hiện tình cảm bằng những cái hành động, đúng không? Thế là có khi bây giờ á, lúc mà bạn lớn lên bạn trưởng thành rồi thì cái thói quen đấy nó cũng hơi ăn sâu vào máu một chút. Thế nên là cái việc, gọi là, đôi lúc muốn nói ra những cái lời ngượng mồm á, mình cũng rất là hiểu đấy ha. Nhưng mà này, mình không biết á là liệu gọi là, coi như là trong cái thời gian sắp tới đi, ờ, kiểu, bạn cũng đang, gọi là, bận những công việc đi làm xa như thế thì, gọi là, cái thời gian mà bạn có thể ở nhà này, dành thời gian riêng ra với gia đình ấy, nó nằm trong khoảng, gọi là, bao lâu nhỉ?
Đúng rồi.